Hm, also, die, äh, geht eher so mit, äh, spazieren, das ist eher so der Typ. Mit der jogge ich auch mal ganz gern, wenn sie dann 'n bisschen, äh, motiviert ist oder wenn sie wenn wenn ich sie dazu kriege, <laughs> motiviert zu sein. Äh, ansonsten gehen wir oft laufen, fal fast jeden 2. Tag. Weil es ist ja auch so 'ne Li Leidenschaft von mir und ich weiß, dass ich dadurch, ähm, ja, 'n gewissen Ausgleich habe, so bisschen runterkommen von dem ganzen Alltagsst Alltagsstress und das tut mir gut und ich merke auch, das tut ihr auch ganz gut und, äh, ja 'ne runde Sache würde es dann noch geben, wenn meine Frau da dann auch mal dabei ist und das auch mit mit, äh
Mhm. <chuckles> Oh schön. Ja. Ja. Ja.
öfters praktiziert. <laughs>
Ja, das wäre ja super, wenn ihr da als Familie gemeinsam irgendwie joggen gehen könnt. Aber ich höre schon, ähm, auch raus, du sagst gerade, das bringt dich so 'n bisschen vom Alltagsstress runter, ne, von der Arbeit, wenn du da joggen gehen kannst und da so 'n bisschen die Energie rauslassen kannst, und du sagtest auch gerade, das das machst du so idealerweise alle 2 Tage. Das heißt, sage ich mal jetzt, von den Sachen, die den idealen Feierabend bei dir ausmachen, k kannst du Sachen halt auch dir so 'n bisschen rauspicken. Es ist jetzt natürlich idealer idealerweise wär's halt, ne, E-Mails checken, joggen gehen, äh, äh, Billardhalle gehen und dann noch mal. Aber das kannst du natürlich manchmal, ne, nicht alles umsetzen. Das heißt, es gibt schon so auch, ähm, Sachen, wo du's dir rauspicken kannst. Du sagst: „Ich gehe halt heute nur joggen oder gehe jetzt ne, nur joggen und Zeitung austragen und an 'nem anderen Tag“
Mhm. Genau. Mhm. Mhm, ja, geht ja nicht immer. Mhm. Ja. Hm, ne. Mhm. Ja, ja, ja. Man hat ja auch noch Termine so teilweise, wenn dann irgendwas erledigt werden muss, sei es drum Elternabend oder ja, irgendjemand abholen oder
Ja. Mhm.